हाँ, मैंने मैं भी तो खुल के बात करती हूँ, अपने माँ बाप से, कुछ भी बात कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हालात हो जाते हैं या कुछ हम कह लें कि आपका बुरे बुरा समय कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि अ, अगर हम एस्ट्रोलॉज़ी के हिसाब से जाएँ, तो कुछ वो भी चीज़ें अ अ, आ जाती हैं है ना आपकी ज़िंदगी में तो वो कुछ
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, ऐसा भी होता है?
हाँ, कई लोग मानते हैं क्योंकि जब आपका बुरा समय होता है ना, तब आपको आप हर चीज़ अ, पता हर हर पक्ष में जाते हो कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? आप उसका जड़ ढूँढते हो ना कि ये चीज़ क्यों हुई है? और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आप मैंने तो यही सीखा अपने बुरे समय में कि अ, मुझे किसी ने बताया था कि इस दुनिया में हर चीज़ का हल है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता अ, बस वो चीज़ आपको मतलब बाइ बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी बीमारी बाइ बर्थ नहीं है और वो बाद में हुई है, तो उसका हल इस दुनिया में है। तो आपको वो ढूँढना पड़ता है, तो उस चीज़ में मैंने मुश्किल दौर में ये सीखा कि आपको कैसे अ, ना चाहते हुए भी आपके घरवालों के लिए पॉज़िटिव कैसे रहना, चाहे आपके मन के अंदर कुछ भी चल रहा है, आप नहीं शो कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत उस चीज़ के कारण परेशान है, है ना? आपको उनको खुश भी रखना है, है ना, हाँ तो उनको
अच्छा। आप मानते हैं? <chuckles> हुँ, क्यों हुआ? हुँ, हुँ, समझ सकती हूँ। जी, जी। हुँ। बिल्कुल, सही बात। बिल्कुल, सही बात है। हम्म। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बहुत कुछ। हुँ। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है आपकी आपकी बातों से हमें यही समझ आता है कि आप एक पॉज़िटिविटी का पिटारा हैं और जहाँ पर भी दुख दर्द आते हैं, आप उन मुश्किल दौर पे अपनी पॉज़िटिविटी से, अपनी रेस से, अपनी खा मतलब फैमिली को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको पॉज़िटिव करती हैं। तो वाक़ई में बड़ा प्यारा काम करती है आप, आगे सुनना चाहेंगे।

हाँ, अ, पहले तो मैं कहूँ कि अ, जब पह बाकी चीज़ें आपके सामने इतनी बड़ी नहीं लगती अगर आपकी परिवार में कभी अब अगर आप पीछे परिवार आपका हँसता-खेलता है ना, तो आप बाहर की मुश्किलें तो ऐसे ही चुटकियों में ही हल कर देते हो। मतलब आप बेपरवाह रहते हो उस चीज़ के लिए कि है ना, परिवार आपका हँस-खेल रहा है, आप टेंशन फ्री हो बिल्कुल। बाहर की कुछ दिक्कतें आती हैं थोड़ी देर के लिए आपको वो असर ही नहीं करती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उसका असर होता है लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो या आप उसका फटाफट से हल कर भी लेते हो, है ना? क्योंकि आप परेशान नहीं हो किसी तौर से अ, लँबे जैसे मैं कह रही थी कि लंबी देर ज अ, अगर कोई बीमार नहीं है तो। तो लेकिन जब ये चीज़ हुई तो अ, इसे मैं चाहे लोगों को बोल रही हूँ कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। मैं भी पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव, सब परिवार वाले पॉजिटिव। हाँ, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि हम पे क्या बीत रही है। सामने वाले को ऊपर से हम खुश वाला चेहरा दिखा रहे हैं, अंदर से हमें पता है कि क्या चल रहा है। तो उसमें आप अ, हाँ, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मेरी कह सकते हैं मदद भी की है, बहुत दोस्तों ने भी मेरी मदद की है। हाँ, तो फिर हाँ, तो मैंने किताबें भी पढ़ी कुछ इस चीज़ को लेकर कि कैसे हमें मैन हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कि कैसे सब है ना, अ, एक मैनिफेस्टेशन की सबसे बढ़िया किताब द सीक्रेट वो पढ़ी थी मैंने उस टाइम पे। तो आप लोग कैसे-कैसे, क्या-क्या तरीके हैं या सोशल मीडिया पे हमारे पास यूट्यूब है, कितने तरीके हैं हम, है ना। आज एक चीज़ एक टॉपिक सर्च करे तो उसपे कितनी डिटेल हमें मिल जाती है। तो अ, लिखना जर्नलिंग शुरू की।
जी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, थोड़ी बहुत आती है जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। <laughs> फिर वो सामने वाले को भी तो लगता है हुँ, हुँ। <laughs> क्या चल रहा होता है। तूफान जो अच्छा। क्या बात है! जैसे? किताबें जैसे? अच्छा। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, लेकिन इस बात में एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे सोशल मीडिया के अंदर सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, बट बट ज़रूरी सवाल है ये। जैसे सोशल मीडिया के अंदर इतने सारे तरीके आते हैं। क्या वो सारे तरीके वाक़ई में सही होते हैं?
हुँ। अ अ, मुझे लगता है कि अ, मैं एक तरीके के उस पे नहीं जाती। जब मैं कुछ सोशल मीडिया पे सर्च करती हूँ तो मैंने 1 या 2 वीडियो पे विश्वास नहीं किया होता। मैं उसको गूगल पे, वो रिटन में विकिपीडिया पे हम देखते हैं ना लिखा होता है वो चीज़ भी सर्च करनी है या और दो तीन साइट्स पे, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव साइट्स हैं जिन पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस चीज़ को लेके, तो वो भी सर्च करुँगी। हाँ, या उनके वीडियोज़ काफ़ी अ अ, 1-2 वीडियोज़ पे कभी विश्वास नहीं करो। आप उसकी तह तक जाओ कि क्या-क्या और लोग क्या कह रहे हैं? हाँ, जिन अगर आपने बारह बीस कुछ 25 वीडियोज़ देखे हैं क्योंकि आजकल छोटे वीडियोज़ भी अवेलेबल होते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, है ना? कुछ ऐसे या कुछ फोटोज़ अवेलेबल। हाँ, हाँ। तो आप उसमें देखो कि कॉमन कॉमन क्या बात कर रहे हैं सब लोग? तो जो उन सब चीज़ों में कॉमन बातें होएगी ना आप उनको फॉलो कर सकते हो या फिर किताबें हैं आपके पास बहुत अच्छी-अच्छी किताबें ल है ना, बढ़िया-बढ़िया लेखकों के द्वार अ, द्वारा लिखी गई हैं। पुरानी भी हैं, अब के ज़माने की भी हैं, जो नए राइटर्स ने लिखी हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ज़रिए अ, भगवान आपका निकालता ही निकालता है।
जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। अच्छा! अरे वाह! अच्छा। ये तो सही है। हाँ। हुँ। समझ गए। हुँ। सही बोल रहे हैं आप। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। लॉन्ग-शॉट दोनों होते हैं। राइट-राइट। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। ओके। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अब तो बहुत किताबे आ गए हैं। जी।

हाँ। अ, मुश्किल से लड़ने के लिए ये है कि आप एक तो फ़ोन हम कह सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस का बहुत बड़ा कारण है, आज की जिंदगी में। बार-बार हमारे नोटिफ़िकेशंस बजते रहते हैं, हम नेगेटिव कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं इन या सोशल मीडिया पे है ना? पॉज़िटिव तो है ही है चलो, लेकिन जैसे कोई भी ख़बर फैलती है आग की तरह फैलती है, तो फिर वो सबके सामने आती है चाहते, ना चाहते हुए भी। हाँ, तो आप उससे जितना दूर रहो वो अच्छा है। तो आप ये समय ज़रूर निकालो जिससे आप 1-2 घंटे अपने फ़ोन स फ़ोन को दूर रख दो। तो हाँ, इंटरनेट बंद कर दो अगर किसी को बहुत ही ज़रूरी काम पड़ा है, वो आपको फ़ोन कर लेगा, आप फ़ोन पे बात कर लो। अगर आप वो भी अ, अवॉइड कर सकते हो, तो वो भी बहुत बढ़िया मुझे तो लगता है। मैं तो फ़ोन पे भी मुझे नहीं होता कि मैं किसी से लम्बी-लम्बी देर फ़ोन पे बातें करूँ, तो मैं वो भी अवॉइड ही करती हूँ ये चीज़। हाँ क्योंकि चुगली ही करते हैं लोग, क्या ही कर लेंगे काम की बात करके उसके बाद 2-2 घंटे क्या बातें करेंगे। काम की बात टू द पॉइंट बात करो, फ़ोन बंद करो चलो ठीक है। अपने काम से मतलब रखो ठीक है। वो क्यों तुम्हे फालतू में दिमाग क्योंकि वो प्रेशर बनता रहता है, आपके ऊपर आप जितना लोगों की बातें सुनते जाते हो ना, हाँ, जितना आप सुनते जाते हो ना आपका दिमाग आप अगर फ्री भी बैठे हो ना आपका दिमाग वही चल चलता जाएगा यार उसने आज ये बोला था अ, उसने आज ये बोला था, उसके साथ ऐसा हुआ उसके साथ वैसा हुआ, इससे अच्छा है आप मत सुनो किसी की मत सुनो। सुनी भी है तो ऊपर से ऊपर से।
बिल्कुल सही बात है। <laughs> जी। जी। सबके पास है। हुँ। बिल्कुल सही बात। हुँ। हुँ। हुँ, फ़ोन पे बात कर लो नहीं तो फिर छोड़ दो। हुँ। हुँ। अच्छा। <laughs> <laughs> हुँ। बिल्कुल सही बात है, सामने से आता है, हुँ। हुँ। वही चल रहा होता है, बिल्कुल। <laughs> मत सुनो हाँ। <laughs> बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बहुत सही और सटीक तरीके से आपने बोला कि आपको जो छोटी-छोटी आदतें बदलनी चाहिए मुश्किल समय में, वो ये है कि पहले तो आप अ, मैनिफ़ेस्ट करें, यूनिवर्स से करें, भगवन से करें, एक ही बात है। फिर आप ध्यान में बैठे और सोशल डिटॉक्सिंग तो खैर बेहद अ, ज़रूरी है आज के दिन करना, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से मेरे को तो लगता है लोग सोशल मीडिया देख के भी बड़े मुश्किलों में चले जाते हैं। तो वाक़ई में बहुत अच्छी चीज़ें करती हैं आप और जर्नलिंग वाली बात तो मेरे को आपकी बेहद अच्छी लगी कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से आप में शुकराना आता है, तो वो भी आपको बहुत मुश्किलों से निकालता है। ख़ैर देवी जी आपकी बातें सुन के हमें बेहद मज़ा आया। बड़े ही प्यारे तरीके से आपने उत्तर दिया, हमारे हर प्रश्न का, हम आशा करते हैं कि हमारी आपसे आगे ज़रूर वार्तालाप हो।
हाँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ।